Ay, naku. Oo naman. Siguro, um, parte talaga 'yan, lalo na sa 'yong mga part na gusto talaga natin mas kumita pa, 'no, para sa future natin, ah, sa pamilya natin, oo. Tapos minsan ngayon, 'di ba, um, dahil din sa ekonomiya natin hindi sapat na may one income ka lang. So kailangan mo talagang kumayod or mag humanap pa ng mga sidelines. So sa mga gano'ng pagkakataan, oo, guilty ako do'n <chuckles> na ano nawawalan ng time sa mga ibang area sa buhay. Mm, parang naging work, work, work, career is life na ta so Sa oo, dumating sa gano'ng point. Mm, na nakaka sabihin natin kailangan lang talaga natin kumita. Pero siyempre may mga parts din nare-realize natin na medyo wala na tayong oras para sa mga mahahalagang bagay.
Hmm. Ah, okay. Tama. <chuckles> Mm. Mm. Totoo. Hmm, ah. <chuckles> Okay. Oo. Hmm. Naku. Mm. Nak tama. Oo. Pero ano 'yong natutunan mo do'n?
Mm. Isa sa natutunan ko talaga do'n na ano talaga, dapat, ah, mag-set ka talaga ng, iyon, boundaries. At siyempre, um, hindi talaga tayo puwede, 'yon nga, parang nabuhay nga tayo para, 'di ba, um, <smacks lips> 'yon, ma-experience talaga 'yong life fully at 'yon, ah, magkaroon ng, ah, lalo na 'yong ma-experience, 'yong mga pagmamahal ng pamilya, 'di ba, at maging masaya. Tapos gano'n. Tapos hindi rin naman tayo nabuhay para magtrabaho. <chuckles> Oo, nagtatrabaho tayo para mabuhay. So gano'n, parang always ko siya pinapaalala sa 'kin na gano'n. Mm. Kasi minsan, 'di ba, lalo na 'pag, um, <smacks lips> may mga opportunities pa, 'di ba mas ginag-grab natin 'yon kaysa do'n sa mga moments na talagang mas mahal pa kaysa sa pera. So sa gano'ng pagkakataon lalo na 'pag may mga, sabihin natin, no'ng nakaraan, like birthday ng kapatid ko. So mas pinili kong pumunta do'n kaysa, um, gawin 'yong, um, work ko, gano'n. <chuckles> Oo, um
Oo. Mm. Totoo. <chuckles> Oo nga naman. Mm, hmm. Mm. Tama. Mm. Ah, talaga. <chuckles> Buti naman. So nakaka-hindi ka rin pala. Pero paano naman kunwari, 'di ba, may may mga ano kasi panahon o oras na, ah, nagiging busy talaga sa trabaho, 'di ba. 'Yong hindi mo talaga maiiwasan, ayan. So paano mo, ano, paano mo naman na-e-explain 'yon sa pamilya mo or sa mga tao sa bahay kapag kailangan mo munang mag-focus sa trabaho?
Mm. Hmm, tama. Hmm. Um, naiintindihan din naman nila. So 'yong pamamaraan ko lang, sinasabi ko lang talaga na, "Ito, busy talaga kami sa work. May deadline na kailangang ipasa." At siyempre, 'yon nga, swerte lang siguro ako talaga sa pamilya ko or blessed ako kasi gano'n sila, maintindihin sila. Tapos, um, ano kasi naka-work from hom home din naman ako. Nandiyan pa rin, pero 'yon nga. Hindi gano'n ka-focus kumbaga. Oo, so may guilt pa rin na parang, 'di ba, mas gusto ko talaga 'yong parang hindi lang physically present, eh, pati mentally present. Pero, um, gano'n talaga kailangan nga kumayod. So naiintindihan nil din naman nila for the ano naman 'yon, para naman sa kanila at sa future namin.
Okey. Mm. Ah, okey. Ah. Mm. Tama. Mm. Mm, totoo.